А. Знаешь, я, м, чувствую себя очень уставшей. Вот, э, накопилось много стресса: м, работа, уход за ребёнком. И вообще чувствую, что я практически не отдыхаю. Хотя это даже не практически, я на самом деле не отдыхаю. У меня и правда нет ни одного выходного. Так как я работаю, получается, на фрилансе, вот, я не ла работаю полный рабочий день. И чувствую, что вот мне нужно тогда работать каждый день, чтобы было достаточно часов. Может быть, это так и есть, но, но при этом, да, вот нету такого дня, чтобы разгрузиться. А хотелось бы всё-таки какие-то моменты находить, когда можно отдохнуть. Вот, и, м, проблема в том, что
Понимаю. Да. Конечно. Да.
бывает э, у меня есть какие-то занятия, которые мне нравятся, но, а например, вот рисование, да, я вроде люблю. Бывает, знаешь, что меня это как-то напрягает, потому что я начинаю заморачиваться, я начинаю думать, что мне там нужен какой-то прям вот результат такой, э, получить, как-то эту картину всю. То есть, знаешь, вот эта вот какая-то цель, она меня напрягает, вот, и не позволяет мне расслабиться. И хотела бы у тебя узнать вообще и понять, э
Конечно, да. Понимаю.
Что со мной не так? Вот как мне нормально, а, отдохнуть? Э, может быть, какие-то другие идеи у тебя возникнут мне предложить?
Да, конечно. Ну, в первую очередь, хочу сказать, что очень хорошо понимаю твою ситуацию. Звучит, как будто, у тебя очень много обязательств. То есть, с одной стороны, э, работа, да? И то, что, ну вот ты говоришь, что, м, м, как бы, э, работа не на полную ставку, но тот факт, что ты всё-таки каждый день, получается, у тебя, м, нету такого перерыва от работы, а, как у детей, да, у которых есть выходные. И ребенок, да, если у тебя есть ребенок, это такая работа круглосуточная получается. А, тоже нету никакого перерыва.
Точно. Нету. Да, именно.
Да, и на самом деле это да, это очень много, э, дез давления, очень много, а, ответственности. Э, понятное дело, что, э, конечно, тебе, м, м, сложно вот с этим всем, э, жить. А, скажи, такой, э, вопрос у меня появляется. Эм, может ли, э, вот, твой партнёр, да, помочь тебе немножко найти время для себя? В смысле, ты могла бы делегировать какие-то, ам, там скажем, вот то, что касается ребёнка, да. Э, мог бы твой партнёр, э, на какие-то моменты заниматься ребёнком, чтобы у тебя освободилось время для себя, чтобы просто поделать какие-то приятные вещи, отдохнуть, расслабиться.
Именно так. Мгм. Да, понимаю. Э, ты знаешь, у меня, м, к сожалению, получается, нету партнёра, потому что мы с ним расстались, и, а, он ещё и находится в другом городе. Вот, когда мы были в одном и том же месте, э, он как-то брал на себя ребёнка периодически, а сейчас такой возможности нету. Но так как я сказала, что у меня свободный достаточно график, э, у меня есть время, пока ребёнок в школе, к счастью, да, то есть, в принципе, есть свободные часы. И была вот тоже такая ситуация, знаешь, я очень люблю, э, шопинг, вообще одежду, смотреть одежду. Но в последнее время, ты знаешь, вот я, э, вроде хочу, да, как-то, э, пройти куда-то проветриться, а, но после этих торговых центров я чувствую себя, вот, как выжатый лимон. Я не чувствую отдохнувшим, мне как будто становится ещё хуже. Хотя намерение было, н развеяться и посмотреть, э, одежду, которую я люблю.
Понимаю. Ага, отлично. Понимаю, а скажи, а в этом моменте, да, ам, хотела бы ты, м ну, я могу тебе предложить д две опции, да. Если тебе интересно посмотреть одежду, э, но не напрягаться так сильно, потому что действительно в торговых центрах, ам, много людей и это утомляет. Еще свет, а, обычно такой белый, синий. То есть, э, ну, н да, э, это может, м, музыка, да, это м, может утомить. Смотри, можно всё-таки смотреть одежду, но ходить в какие-то маленькие бутики, а, и обойти несколько бутиков, там, скажем, два три бутика, и потом всё, сделать что-то другое. Как как тебе такая идея?
Так. Точно, да. Музыка какая-то. Так. Н-да, ты знаешь, это отличный выход из этой ситуации, потому что а, м, в общем, не знаю, не могу я с этим. Мне и интересно, понимаешь, вот как бы, но торговые центры меня выматывают. Поэтому идея с бутиками- это идеально, потому что вот, э, нету такого, знаешь, что ты зашёл в этот магазин, и просто там ещё надо, ну, пройти полпути, чтобы из него выйти. Настолько они огромные бывают.
Понимаю. Конечно конечно, это очень сильно вы выматывает. На самом деле, если ты хочешь, э, расслабиться, э, ну да, торговый центр, <chuckles> м, не звучит совсем как, э, м, правильный выбор для расслабления. А смотри, вот что насчёт, э, прогуляться где-то на природе? Ты думаешь, тебе это было бы интересно, приятно, там, сходить в парк или в лес?
Да. Да, ты знаешь, я это очень люблю: и парки, и леса. А бывает так, что вот я хожу, э, к морю, вот, но, м, чувствовала, вот, какую-то, м, вину, что ли, что, э, просто так иду, понимаешь, вот, э, как раз таки, да. Без да, без дела, без цели. Хотя вот, ну, я щас понимаю, что у меня, на самом деле, сейчас вообще уже такой запрос есть. Я хочу отдохнуть без цели, потому что когда есть какая-то цель, это уже не то. Что-то уже получается, знаешь, э, какой-то напряг.
Без дела, да? А, а смотри, тебя это, м, напрягает, то есть то, когда ты отдыхаешь без цели, тебя это напрягает, потому что у тебя много всяких задач, которые нужно закрыть, да?
М, м, и м, ну, бывает так, да, что и много задач, а бывает, э, просто мне как будто это странно кажется, да, что куда вот, да, ну, если я куда-то иду, гуляю, то, знаешь, э, это чем-то должно закончиться. Вот, э.
Да, чувство вины какое-то такое, да? Понимаю. Да. Да, звучит как будто у тебя какое-то такое, м, давление насчёт продуктивности. М, как будто любое твоё занятие должно быть продуктивным. Э, я правильно тебя понимаю?
Вот. Да, ты правильно меня поняла. И, а, ну, вот я стала чувствовать, что, а, это тогда не отдых, получается. И хочется всё-таки это поменять.
Понимаю, да. Хорошо. Да. Да. Ты знаешь, э, м, могу хорошо понять, откуда это идёт. На самом деле в наши дни очень большое, а, давление, м, на людей, чтобы быть успешным, чтоб всё успевать, чтобы выглядеть всегда на все 100. И когда, да, когда так много давления, м, и каждый день тебе кажется, что ты, день прошёл, а ты не закончил все свои дела. Как можно выкроить ещё время, чтобы просто ничем не заниматься? Э, ну, да, знаешь, я хочу сказать, что, м, на самом деле вот такое
Так и есть. Да.
Тихое время, которое не продуктивное, на самом деле это вклад. Это как заряжать батарейку, скажем, вот, э, батарейку телефона, да? Ты ты делаешь что-то, да, скажем, вот выйдешь, э, на будешь делать что-то, что тебя вдохновляет, но к которое не имеет никакую-то, э, никакую цель, там, ты не продуктивна, просто делаешь что-то, что тебе приятно. Скажем, а, м, прогулка у у моря или, м, про, м, пройтись по бутикам с одеждой, да? А, дело в том, что когда вот ты делаешь такие вещи, когда те ты делаешь себе приятно, а, ты чу ты заряжаешь себя, э, энергией. Ты заряжаешь себя позитивной энергией. Э, ты чувствуешь себя лучше после этого. И на самом деле, вот, э, если делать такие моменты, э, я бы даже советовала делать это регулярно, каждый день, если у тебя получится. У тебя потом появится больше энергии, и на самом деле ты будешь более продуктивной в своих других делах и будешь более счастливой. А если ты более счастливая, получается ты б ам л лучше работать, а, лучше п поддерживать своего ребёнка, то есть ты будешь, э, делиться радостью вокруг с собой. Как ты думаешь, ты согласна со мной?
Понимаю. Точно. Так. Да, я с тобой согласна. Мне очень понравилось, как ты сказала, что это вклад. Действительно, я как-то не думала об этом вот с такой стороны. И эта продуктивность, она уже, э, э, надоела. А, и, м правда, вот, э, вот это вот тихое время, оно на самом деле нео необходимо, чтобы, а, как ты говоришь, вот как батарейку подзарядить. Э, потому что всё-таки, а, вот эти вот занятия с целью, они, э, ну, тратят эту батарейку как-никак.
Понимаю. Конечно. Да. Ну смотри, мы же живые существа, мы не роботы, да? Скажем, вот чтоб поддержать, э, организм, нужно питаться, нужно пить водичку, нужно, э, физкультурой заниматься какой-то, движением каким-то. Вот то же самое с душой, да, и с ментальным здоровьем. А, тоже нужно их питать, нужно их поддерживать, то есть делать нужно делать какие-то такие мом м, перерывы, м, какие-то вещи, которые нас просто, знаешь, вот, э, заряжают и питают чем-то таким хорошим. Чтобы мы потом, а, могли работать, делать все задачи, которые нужно делать, и просто, знаешь, просто наслаждаться жизнью, потому что, м, жизнь, она же проходит, да. А, и мне кажется, очень важно каждый день, э, получить какой-то, какое-то наслаждение, какой-то момент счастья почувствовать.
Да. Понимаю. Да, ты знаешь, очень красиво ты это описываешь. Мне как-то захотелось всё это сделать именно так, а, как ты описала. И я, а, почувствовала, что это именно то, что мне необходимо для вот такого ментального здоровья и для души. Спасибо тебе большое, что ты меня выслушала и, а, поделилась, э, такими высказываний замечательными.
С удовольствием! Мне было очень приятно с тобой обсудить эту тему. Я надеюсь, мои советы помогут тебе. Я надеюсь, у тебя получится найти баланс, а, между всеми твоими делами и, м, удовольствиями, да. А, надеюсь, что ты будешь больше думать о себе и, э, будешь получать удовольствие без чувства вины, вот. Всегда обращайся!